อืม พอคุณแนะนำมา ก็จริงด้วยนะครับ พอคิดตามแล้วก็ เหมือนนึกตามว่า อืม เราก็ทำงานหนักเกินไป จนเริ่มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น พอมี ปัญหาสุขภาพมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกเหมือนหงุดหงิดตัวเองเพิ่ม เติมเนาะว่า ทำไมตัวเราเนี่ยถึงอ่อนแอจัง? ถึง แบบเมื่อก่อน อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่น อย่างเงี้ยครับ เคยทำ ไหว ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่ม แบบว่า เฮ้ย ต้องนอนแล้วนะ ต้องแบบ ง่วงก็คือ บางครั้งอะครับ นั่ง ๆ อยู่รู้สึกง่วงเนาะ ทานข้าวเสร็จ ภาพก็ตัดไปเลย คาเก้าอี้เลย ก็ มีเหมือนกัน ก็เลยรู้สึกว่า เอ่อ จริง ๆ แล้ว เนี่ย รายได้ที่หามาเนี่ยเริ่มไม่ แน่ ใจแล้วเหมือนกันครับว่า เราเนี่ย เอาราย ได้เนี่ย มาเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว หรือมาเพื่อรักษาตัวเองกันแน่ พอคุณทัก ตรง นี้ มาปุ๊บ ก็เลยคิดตามแล้วก็รู้สึกว่า อืม อาจจะ ต้อง ลดงานลง อาจจะต้องลดรายได้ หรือ ไปลดรายจ่ายตรงอื่นดีกว่าไหม? โดยที่ไม่หักโหมร่างกายตัวเองมากเกินไป หรือปรับพฤติกรรม ด้านอื่นเนี่ย ก็ ดูเป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็รู้ สึก ว่า มีไฟขึ้นมาเลยครับ ในการ อ่า ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่โหมทำงานหนักมากเกินไปเนี่ย ก็จะหาช่องว่างให้ตัวเองได้แบบพักผ่อนบ้างอะครับ ยังไงก็อยากลอง ทำดูอยู่เหมือนกัน ครับ ผม อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ โอ้โฮ! อื้อฮือ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ดีมากเลยนะคะ คือก็ค่อย ๆ ปรับนะคะ ค่อย ๆ ปรับตารางเวลาของงานแต่ละงาน งาน ประจำก็ 8 โมงถึง 5 โมงเย็น ใช่ไหมคะ ให้คุณได้มีเวลาพักสัก 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วคุณก็ดูว่า งานต่อไปเนี่ยคุณพอที่จะเริ่มทำได้ประมาณกี่โมง? ก็พยายามจะปรับ จัดสรรเวลาให้ไม่กระทบกับเวลานอนด้วยนะคะ อย่างเช่น ถ้าเกิดว่า คุณสามารถทำงานอื่นนอกเวลาเนี่ย จนถึงประมาณ 4 ทุ่ม กลับมาถึงบ้าน 5 ทุ่มใช่ไหมคะ ก็พยายาม อ่า รีบเข้านอนนะคะ ให้เข้านอนก่อนเที่ยงคืน หรือเข้านอนแบบ 5 ทุ่มครึ่ง อะไรประมาณนี้ เพื่อที่คุณจะได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วก็ตื่นเช้า น่าจะประมาณ 6 โมงเช้า คุณก็จะได้มีเวลานอนแบบ 6 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง ประมาณเนี้ยค่ะ เพื่อให้ร่างกาย เนี่ย ได้พักผ่อนได้เพียงพอ แล้วก็พร้อมที่จะไปสู้กับงานในวันใหม่ในวันต่อไป แบบเนี้ย พอจะได้ไหมคะ?
ใช่ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ

ได้เลยครับ สำหรับงานประจำที่ทำอยู่อะครับผม จะเป็นงาน อ่า บริหารอาคารเนาะ ก็คือจะต้องดูแลทีม งาน ดูแลอาคาร แล้วก็ อ่า ตัว เนื้องานจริง ๆ เนี่ย คือการบริหารอาคารเนี่ย เราไม่สามารถทำคนเดียวได้เนาะ ก็จะต้องมี อ่า ทางทีม งาน อย่างเงี้ยครับ ก็จะต้องบริหารจัดการบริษัท ซับคอนแทรก ด้วยครับผม ส่วนงานเสริมเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น อ่า งานออนไลน์ แล้วก็รับจ็อบ แล้วก็ทำงานกับหน้าคอมเสียส่วนใหญ่ ส่วนอีกงานเสริมหนึ่ง ก็คือ อ่า ล้างแอร์ครับผม ก็จะมีรับจ้าง รับจ็อบ ล้าง แอร์ด้วยอะครับ ประมาณนี้ ครับ อืม
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ๆ อือ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม แล้ว อ่า เวลาว่างจริง ๆ เนี่ย อ่า คุณพอจะมีเวลาว่างวันละกี่ชั่วโมง สัปดาห์ละกี่วันอะไรแบบนี้? อา ช่วยเล่าเพิ่มเติม ได้ไหมคะ? ค่ะ
อืม สำหรับเวลาว่างนะครับผม ก็จริง ๆ ก็คือหลังเลิกงาน แต่ว่า ไอ้ ว หลังเลิกงานประจำน่ะครับ ก็จะมีเวลาว่างอยู่ เราเข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็นน่ะครับ แล้วหลังจาก 5 โมงเย็นเนี่ย เราก็จะเริ่มสรรหาจ็อบต่าง ๆ เนี่ยครับผม มาทำ หรือว่า มา อ่า ใช้เวลาตรงนั้นน่ะ ให้เกิดประโยชน์ ให้มันมีรายได้เกิดขึ้น เพราะว่า ปกติ รายได้จากงานประจำอะครับ ก็ไม่เพียงพอเท่าไร เป็น คน ที่มีค่าใช้จ่าย แล้วก็ อ่า หนี้สินค่อนข้างเยอะเลยอะครับ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วก็ส่วนมากเนี่ย อะไรเป็นสิ่งรบกวน หรือข้อจำกัด ที่มักจะทำให้ทำงานลึกไม่สำเร็จ เหรอคะ?
เอาจริง ๆ ก็น่าจะเป็นตัวร่างกายเองนี่แหละครับ เพราะว่า อ่า พอ ใช่ครับ คือเหมือนมันมักจะง่วง คือจริง ๆ ไอ้ที่ทำอยู่อะ ก็ ก็เข้าใจนะ ก็มีความเข้าใจอยู่แล้วว่า มันเกินกว่าคนปกติจะทำ แต่ทีเนี้ย พอมันเห็นว่า ถ้าเราทำเทียบเท่า คนปกติอะ รายได้ที่มีเนี่ย ก็ไม่สามารถจุนเจือครอบครัว หรือว่าพอต่อ ค่า ใช้จ่ายได้ มันเลยจำเป็นที่จะต้องทำ ส่วนใจเราเนี่ย ก็อยากจะทำให้สำเร็จครบทุกงานในทุก ๆ วันเลยอะครับ แต่ก็ไม่วายที่จะลืมพักผ่อน แล้วก็รู้สึกว่านอนน้อย สุดท้ายปัญหาที่เกิดขึ้น ก็เริ่มส่งผลนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็น ปัญหา ด้านสุขภาพอะครับ
อืม ร่างกายยังไงคะ? อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม มีปัญหาด้านสุขภาพอย่างไรเหรอคะ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะ?